Wenn man dann zum Beispiel auch in d ãh, in in der Türkei ist und die Musik dann auch noch im Radio hört, hat das einen komplett anderen Einfluss auf einen, wie wenn man das zum Beispiel in Deutschland, ähm, quasi auf Spotify oder auf Youtube hört. Es ist 'n komplett unterschiedliches Gefühl, was diese Musik einem gibt, wenn man quasi da ist, wo die Musik auch herkommt und die Menschen dann sieht und, äh, was für 'n Einfluss diese Musik auf diese Menschen hat. Ähm, die Arabesk-Genre ist in Türkei auf jeden Fall sehr verbreitet. Ähm, man kann, äh, Konzerte von ich kann mal 'n Beispiel geben von 'nem türkischen Sänger, ähm, der in den 90ern, ähm, sehr 80ern und 90ern sehr verbreitet war, wo dann quasi Menschen, äh, Gilette diese Klingen, Gilette-Klingen quasi mit auf Konzerte genommen haben und sich selber geritzt haben, wie quasi zum Beispiel ähm, ja klar. Also, das sieht man ja quasi in vielen verschiedenen Musikgenres. Ich glaube, es ist die ich weiß nicht genau, welche Szene das ist quasi bei anderen Kulturen in Amerika, aber da ritzen sich ja auch viele Menschen zu, äh, verschiedenen Musik äh, Genres. Ähm, ja, die Arabesk-Genre kann jeden anders treffen. Also, Musik allgemein ist ja quasi so
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Was? Okay, also du, weil das jetzt so super emotional ist, oder wie? Also das, äh, schockiert mich natürlich jetzt 'n bisschen, das zu hören. Ich hab das noch nie gehört.
Genau, genau, das ist sehr emotionale Musik. Ja. Genau, genau. Also, sie kannst auf gerne auch mal auf Youtube schauen, Ferdi Tayfur wird der heißt der, äh, Musiker, äh, da kann man das auch sehen. Da sagt er quasi auch auf der Bühne: „Leute, bitte ritzt euch nicht." Äh, ja, quasi natürlich, Musik hat 'n sehr großen Einfluss auf einen Menschen. Man denkt, das ist, äh, natürlich nur man hört nur Musik, aber
Mhm.
äh, die die Musik macht halt, äh